No, sí es cierto. Oye, al comienzo mencionaste algo ahorita que dijiste me eh, dijiste algo sobre el basquetbol y que jugabas basquetbol. ¿Cambiaste eso, pero aún manteniendo algún tipo de ejercicio? Bueno, porque, pues, el ejercicio durante el día también es importante para poder conciliar el sueño o, intentar descansar en la noche. ¿Qué haces ahora como actividad física, y a qué horas lo lo realizas?
Mira, esa parte es un poco complicada porque, ¿sabes?, el basquetbol es un jue deporte de equipo, y no puedo cam <clears throat> o sea, hacer que todos vayan a jugar más <chuckles> temprano, ¿no? Entonces, como me gusta tanto, igual sigo yendo, ¿okey? Sigo yendo, y me sigue costando un poco dormir, pero ya no como al llegar, este, ya du no tomo el café. Entonces ya le agrego todas esas otras cosas, y se reduce un poquito, no te voy a decir que es 100% que que puedo dormir, igualmente e el cuerpo queda activo, el sistema nervioso queda activado completamente. Pero, si sí, al al ponerle las otras las otros elementos, entonces sí mejora bastante, ya por lo menos algo puedo dormir, y ya sé que no me voy a dormir a la media hora ni a la hora, pero sí me doy una un una ducha, este, calentita, este, una manzanilla y y ya, sí, y mejoró, ha mejorado enormemente.
Claro. Ujú. <chuckles> Ah. Ujú. Claro. Cierto, sí. Ujú. <chuckles> Sí. <chuckles> A ver, entonces, para recapitular, cuéntame tu rutina, ¿no?, de de sueño, desde la tarde temprana, hasta la parte donde ya te te llegas a dormir.
Ah, bueno, comienza temprano, último café al mediodía máximo.
Ay, ay, ay.
Al mediodía máximo. Última comida antes de las 8 de la noche.
Ajá.
Y antes de dormir, ejercicio de respiración.
Muy bien, perfecto, eso suena como algo que se puede hacer. ¿Y qué tal tu habitación? ¿Tuviste que adaptar algo en tu habitación? Ya sea, pues, la cama, las sábanas, la luz, este, las ventanas, ¿no? Cortinas. ¿Ha hay alguna adaptación que tuviste que hacer? Ujú.
Suficiente. Eh, sí, mira sí, oscura, oscura definitivamente, y, en algún tiempo estuve tratando, o, intentando con una luz roja eh, que recomendaban, vi en unas recomendaciones, pero luego no funcionó mucho porque parece que tenía que ser una luz muy específica, y y con una frecuencia particular, y difícil de conseguir. Entonces, en verdad ahí no ahí no te cuento esa experiencia porque en verdad no la viví creo que como debía ser, entonces no no no sé, esa esa queda pendiente.
Luz roja. Ujú. <chuckles> Ah, ya. Ujú. Claro. <chuckles>